はい。ええと今リモートワークいろいろやられてるかと思うんですけれども、その中で一番困ったことって何かありましたか？
ええ。 ああ、もう、ものすごくありますね。あの、コロナが始まってから、あの私 IT 業界で、6年以上ずっとリモートワークなんですね。
<chuckles> どういうかし はい。 うん。 あ。そうなんですか。ま、じゃあもう、フルリモートってことですよね？
はい。 そうなんです。ま、たまにあのいっしゅうかんに1回程度ミーティングでその会社に行く必要があった時もあるんですけれど、概ね、もう6年ぐらいリモートワークなんですね。はい。で、ま、困ったことは、あの、もちろん技術的に音声があの良くないとか、もう本当にいろいろあるんですけれど。あの、ちょっとま、笑っちゃうっていうか恥ずかしいかもしれないんですけれど、本当に一番困るのはやっぱりちょっと体調が悪い時ですね。
はい。 うん。はい。 はい。 すごい。 はい。 うん。うーん。 はい。 はい。 え、あ、なるほど、体調が悪い時も、お仕事しなきゃいけないみたいな感じですか？
あの、もちろん、そのものすごく熱があるとかね、あの、もうほんと寝込むほどって言ったら、もちろんお休みします。でも、あの、ちょっと笑い話ですけど、ゲップとかおならですね。<laughs>
はい。 うん。 うん。 はい。 はい。 ああ。 なるほど。そういう感じですね。
ええ。 そうですね。あの、大体今のミーティングのソフトウェア、あの Zoom とか Teams とかいろいろま、企業によって使ってるものって違うと思うんですけれど。あのあの、全部が大体マイクミュートとかあのカメラミュートとか、自分でその、んで、調整ができるようになっているんですけれど、あの私自身もやっぱものすごいちょっとお腹の具合が悪い時とか、もうなんか、あ、ちょっとおならしちゃったら、どうしようみたいなね。
はい。 はい。 うん。はい。 うん。 はい。 うん、はい。はい。 うん。はい。 ああ。え、じ
はい。それであの、操作を、ミュートのオンオフを間違える人って結構いるんですよ。
はい。 ああ、そうなんですよね。あれ、ちょっと焦っちゃう時とかってなんかちょっと間違えちゃったりしますよね。
はい。 <chuckles> そうですよね。
はい。
なので、自分自身は、事故がないってちょっと信じたい信じてるんですけど。もしかしたら、人様にちょっと申し訳ない音を聞かせてしまったかもしれません。
うん、はい。 ああ。なるほど。
はい。
その操作を間違えてしまって、ってことですね。
そうですね。あ、あの、あの、よくま SNS あの、旧ツイッター、X とかですね、書き込みを見ると、あの笑い話なんですけどあの、偉い偉い方がね、リモートワークで。咳払いをマイクオンにしてしちゃって。だからよくいるところの偉いおじさんの「ウッホン」っていうやつですよね。あれをオンにしちゃって、で、あの、オフにして、ミュートにして、とつとつと喋っているとか。
<laughs> はい。 はい。 はい。はい。 うん。うん。 はい。はいはい。 あ。 なるほど。
はい。そうするとあの、鼻をすするとか、おならをするとか、そういうの全部逆にしちゃって、やっちゃってるみたいな、あの、そういうあの、なんていうか、災害っていうかディザスターは、結構書き込みがありますね。
はい。<chuckles> ああ うん。 なるほど。確かに、ちょっとね、ま、うーん、難しいとこですよね。ま、本当にそ操作の間違いっていうか、ま、そ操作次第っていう感じなのでね。はい。本人が気付いてない場合っていうのもあるってことですよね。
はい。 はい。 そうですね。あの、で、だからやっぱ突っ込みようがないっていうのがリモートの人が特徴なんですよね。
うーん。 そうですよね。その場で止めるってわけにもいかないですもんね。<chuckles>
はい。あの。 うん、 だからやっぱりあの、ま、今の若い子、最初っから当たり前で多分リモートで来ちゃっていると思うので、その、目配せとか、ちょっと分からないように教えてあげるとか、こういう能力って若い子たちは果たして発達できるのかなとか、もう。老婆心ながら考えちゃったりしますね。
うん。 はい。 はい。 うーん。 はい。 ああ、なるほど。 うーん、そうですよね。だから打ち合わせの時とかもね、昔リアルな場合だったら、はい、そういうのもありましたもんね。
うん。 はい。
オンラインだとなかなか難しいとこありますよね、そういうのとかね。
あの、ちょっとね、本当にリアルだったら、会議中ぼーっとしちゃってる子の隣ちょっと肘でつついてとか、「ここだよ」とかま、授業じゃないけど、ま、そういうのがやっぱり一切使えないっていうのがリモートワークのまあ、本当の意味でのきっと辛さで。あのはい。
はい。 はい。 ああ、そうですよね。はい。 うーん。 うーん、そうですよね。 なんか、ね、リアルだとまあ、顔を見合わせて、ん？て首を傾げたら、これは、ん？なんかみんな、ちょっと分かってないよねとか、なんかね、そういう意思とかも分かったりもしますけどね。
うん。 うん。 ああ、もう本当その通りですね、やっぱり。顔がその、顔を出さないで済むっていうのは、ちょっとやっぱそれもまたちょっと悲しい話っていうか、あしあの、ま、は恥ずかしいんですけれども、お化粧とかしなくて済むっていう意味ではまあ、コスパはいい訳ですよね、女性にとっては。でも、やはりお互いの顔を見れないので、なんとなく察するっていうことができないのは、ミーティングとしてはちょっときついですよね。
ですよね。 はい。 うーん。 はい。 うん。はい。 はい。 そうですよね。表情が見れない、ま、え、顔出しだったらまだいいですけど、でも顔を見せてたところで、画面が小っちゃかったりして、そのね、細かい表情まですごいたくさんの方とかが出てたら、そんななんか表情までちょっと読み切れなかったりもしそうですもんね。
うん。 <laughs> はい。 まあ、そうですね、あのビューによっても結構違うので、スピーカービューと言って喋ってる人にあの、コンセントレートするっていうか、大きく映すっていう機能もあるし、あと仰ってくださったのとは逆に、あの、その、本人気づかずに、ものすごくあの、不快な表情が映っちゃう方もいますね。はい。だ
うん。 はい。 うん。 あ、そうですよね。はい。 はい。 うん。はい。 ああ。 そっか、みみ画面上はそういう風にみ見えちゃうっていうことですよね。
あの、男の方によくいらっしゃるんですけれど、その、多分自分の映っているビューを見てないんですよね。
はい。うーん。 ああ、ほ他の人を見ちゃってるというか、画面を見ちゃってるみたいな感じですかね。ああ。
はい、そうです。 そうなんですよね。だか、ん、女性だと、ま、これも人によるんですけど、ちょっとなんかあの、口紅がずれてるかしらとか、かいきゅうぎあるとちらっとは自分を見ちゃいますよね。でも、男の人ってやっぱそういう習慣が無い方がいるのか、たのひあの他の人が発表してても、なんか、えっ？ていうような表情をしてる人もたまにいますね。
うん。 はい。 うーん。 うん、うん、はい。 うーん。 うん。 ああ。 ね、だから、そういうのも、い良いのか悪いのうん、ま、良いのか悪いのかという、ね、感じですよね。うーん。なるほど。
うん。 うーん。ななので、あの、マネージャーというか、まとめる人はやっぱり凄く大変なんだろうなとは思いますね。その、こうリアルタイムであの、みんなで会うと、多分皆情報量が多い分、見なくてもいいことってか、あの目に入らないこともあると思うんですよ。つまり、1人だけ非常に不機嫌な顔をして、その議題には賛成してないんだろうけど、それに目がいかないみたいな。でもリモートだと偶発的にそのケッてしてる、そのその方の表情が映ちゃったりするので、そのフォローバックとかやっぱ凄く大変なんだろうなとは思いますね。
うん。 はい。 うん。 うん。 はい。 はい。 はい。 うん、はい。 うん。はい <chuckles> はい。 はい。うん。 ああ。 ああ。 逆にね、だから逆にリアルの時だったら、いま、そこは難しくなかったところが、今リモートだからこそ、こ困っているみたいな風になってしまってるっていうところもあるってことですね。
ええ。 うん。 そうですね、はい。
ふーん。なるほど。うん。確かに。じゃあ
うん。 いや、やっぱりカメラって解像度が高いので、その、ほんとに、ん、肉眼だとその、ん、じっと人をずっと見るってなかなかないんですけど、カメラだと本当にズームになって細かいところまでまあ、つまりは、ま、芸能人の方とかはこれに耐えてる訳ですけれど。なので、やっぱりそれはそれで、やこう普通の人にとっては、別世界の新しいこう課題っていうか、大変さを与えたのかなっていうのもちょっと思いますね。
はい。 うん、うん、うん。はい。 はい。 はい、はい。 うん。 ですよね。まあ、ね、だからちょっと、オンラインの会議というかね、そういうところは中々難しい、良いような悪いような、良いところもあり、悪いところもあるっていうとこですね。うーん、なるほど。何か逆に、そういうミーティングの、ま、オンラインのミーティングとかの時の、なんか、もうちょっとこう上手く工夫すればできるよねっていうこととかってありますか？なんか工夫されてることとかありますか？
はい。 はい。はい。はい。 うん。 うーん。 あの、もうこれもその、ミーティングの主催者の、ま、方針とかにもよると思うんですけれど、私は個人的にはやっぱり顔を映しながらの方が好きですね。あの、たしやっぱり、うん、どうしても通信なので、あの、遅延、レイテンシーっていうのはあると思うんですね。だけれども、その方が笑顔で喋っているのか、あとは、ま、外国人であれば口の動きが分かれば、よりちょっと聞き取れるかなとかっていうのもあったする。だ、それが全くないと、あの、完全電話になって、しかも遅延付きになってしまうので、私的にはやっぱりその、出来る限り、あの、嫌じゃなければ、顔を見せ合っての方がいいかなとは思っています。はい。
うん。 はい。 うん。 はい。 うん。はい。あ。 うん。 はい。 はい。 うん。 うーん。 うん。 はい。 が ああ、なるほど。じゃあ、顔出しの打ち合わせっていうか、ミーティングってことですね。うーん、なるほど。
はい。う ま、あとはもうほんとに一般論で、これもその好嫌いが分かれると思うんですけれど、ま、IT 業界に限って言えば、やっぱりその資料を見ながら、リアルタイムでっていうのはもうこれはやめられないんですね。その、リモートワークの不便さを全てあの、差っ引くような、ぱりすぐにお互い画面の中を、自分の画面を共有しながらリアルタイムで話せる。やっぱり、これはもうちょっと戻れないなっていう風にも感じていますね。
はい。 はい。 うん。 はい。 ああ。 はい。 はい。 ああ、なるほど、それはもう、よ良いところというか、すていうことですよね？
うん。 とうですね、はい。
あ、もう、これが、あ、今は当たり前の世界っていうことですよね。紙で資料を渡すとかそういうこともなく、その、何でしょう、資料を見ながら、えっと、画面でこう話をするっていうのが、ま、もう、ま、うん、普通というか、っていう、世の世の中になってるってことですね。
はい。 うん。 そうですね、紙だと、まあ、見せたい資料っていうのはあらかじめこう準備しなきゃいけないし、且つその準備したものしか見せられないんですけれども、あの、このオンラインの画面共有ですと、自分のパソコンの中を、ま、全て見せることが出来るわけですね。自分がきょくあの許可すれば、そうすると、その資料に沿って説明してって、「あっ、でもあの細かいところのコードどうだったんだっけ？」とか、「実際動かしてみるとどんなエラーが出るんだっけ？」とか、あの動かしながら全部お互い共有できてしまうっていうのは、やっぱりこれはものすごいことだなとは思います。
うーん うん。 はい。 はい うん。 はい。 はい。 うんうんうん。 うーん。 うん。 うーん。 うん。なるほど。まあ、ITのね、業界まあ、もちろんね、他の業界もまあ、一緒だと思いますよね。なんかその、きっと資料を見ながらその場で説明できるっていうのは全然、はい、たぶんえっと、ね、紙で渡したりとかするよりは、全然その方が良かったり、もちろん作る作業をする人もね、紙だと事前に渡さなきゃいけないとか、まあ、ね、印刷しなきゃいけないとか、色々あったりもしますしね。うーん。まあ、その場で、資料を共有できるっていうのは、まあ、一番良いことですよね。うん、困ったことじゃなくなってしまいましたがはい。うーん。
うん。 はい。 うん。 うん。 はい。 どうですね。 うんうん。あの、ささらにその見せるだけでなくて、その場でお互い書き込むこともできるので、結構甚だしい人だと、もう話しながら資料を作って完成させちゃうみたいな人も結構いますね。
はい。 ああ。 はい。 あ、なるほど。まあ、資料兼メモというか、議事録みたいな感じでってことですよね。うーん。まあ、それはね、効率的にも、まあ、あとお互いがこれを合意したよっていう意味でもいいかもしれないですよね。
はい。 そうですそうです。 はい。 ほんとにそうです。で、今録画もできるので、もうその揺れがない、ここでこうやって一緒に作って書いたよねっていう合意ができるので、そういう意味ではものすごいやっぱ時短にはなってるんじゃないかなとすよね。はい。
うん。 はい。あ、そう。 うん。 あい。 うん、そうですよね。作業上もそうですし、確かにもう、録画ができれば、なんか言った言わないの話、あ、まあ、特にITの方とかって、はい。ね、なんか作る時とかに、多分、えっと、こういう条件でとか、多分なってね、それが違うとか、こうこう言った、ああ言ったって、ちょっと揉める部分って沢山あると思うんですけど、そこがね、打ち合わせの録画ができれば、あっ、もう全然、ね、言った言わないっていう話にはならないってことですもんね。
うん。 はい。 はい。 いや、ほんとにそうですね。だからあの、まあ、プライベートのお喋りって言ったら変ですけど、まあ、同僚との、私お昼休みとかも、やっぱりこのリモートでリモートワークなんで、リモートでオンラインランチで繋いで、で、一緒にあの、なんかネットを見ながら、「これがいいよね」とかって話したりとか、もう。
うん はい。 はい。 はい、はい。 ああ。 ああ、じゃあもランチもオンラインランチみたいな感じで離れてテレワークはお互いテレワークなんだけれども、ランチは一緒にして、そこでお話をプライベートな感じでお話しするっていうことですね。ああ、じゃあ、コミュニケーションとかが上手くいってないとかはないんですね。
あ。そうなんです、そうなんです。 はい。 そうなんです。 え、やっぱりだから適応進化しちゃったっつったら大げさですけれども、あのリモートなりの、ま、楽しみ方とか、楽しみの共有の仕方っていうのも、なんか、みんなだんだんこう作ってきたかなっていう感じはしてますね。
はい。 うん。 はい うん。 うあ。なるほど、だからもう、ね、6年ぐらいやられていらっしゃるので、いろんな、はい、知識ね、技も駆使していらっしゃるのかなという感じがしますが。はい。今日は、はい、あの貴重なお話が聞けて、はい、良かったです。ありがとうございました。
うん。 はい。 こちらこそ、ほんとにありがとうございました。
はい。また是非、はい、お願い致します。
はい。 礼いたします。ありがとうございました。
はい。